คือตอนเนี้ยครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยน่ะครับ เป็นเกี่ยวกับเรื่อง การทำงานนะครับ หรือเกี่ยวกับเรื่องงาน คือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ตอนนี้เลยก็คือผมกลัวที่จะ หางานใหม่ หรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนสายอาชีพ ประมาณเนี้ยครับ คือ ต ทำงานอยู่ที่หนึ่งแล้วผมรู้สึกว่า เอ่อ งานที่ทำอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ค่อยถูก กับสิ่งที่ผมต้องการทำสักเท่าไรอะครับ ไม่ถูกใจสักเท่าไร ด้วยความ เกี่ยวกับ เอ่อ ตัวเนื้องานเอง หรือว่าเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน อย่างเงี้ยนะครับผม รู้สึกว่า ไม่ค่อย เท่าไร แล้วพอทีเนี้ยผมก็ทำมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วครับผม แล้วคราวเนี้ยมันก็ใกล้ที่จะหมดสัญญาแล้ว คือสิ้นปีนี้หมดสัญญาแล้ว ก็เลยแบบว่า เออ ไม่รู้ว่า จะเอายังไงดี จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้อะครับผม เพราะ ตัวผมก็กลัวว่า เออ ถ้าผมไปเริ่มงานใหม่อะ มันก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลย ความรู้เราก็มี แบบประสบการณ์ยังน้อยอยู่อะครับ ด้วยความที่ผมเพิ่งเรียนจบใหม่ด้วย แล้วผมก็มีงานที่สนใจอยากจะทำอะครับ แต่ว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมา ก็เลยกลัวว่า เออ ถ้าเราไปแล้วเนี่ย เราจะ ทำได้ไหม? แล้วเขาจะรับเราไหม? คือตอนเนี้ยมันกลัวไปหมดเลยอะครับผม ก็เลยอยากได้ขะนำ คำแนะนำว่า เออ ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนงาน ซึ่งงานที่เราสนใจเนี่ยมันไม่ใช่กับสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ย มัน มีคำแนะนำหรือว่าอะไร ที่จะสามารถช่วยให้ผมเนี่ยรู้สึกดีขึ้นไหมครับ?
ค่ะ อือ อืม อือ อืม อือ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อือ อืม อืม ค่ะ ค่ะ เข้าใจเลยนะคะว่า ในการที่เราจะต้องเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสายอาชีพงานเนี่ย ในขณะที่เราอาจจะประสบการณ์การทำงานก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะ เพราะว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกกังวล สับสนได้ แล้วงานใหม่ที่เราสนใจที่จะทำเนี่ยค่ะ ที่บอกว่า มันค่อนข้างจะต่างจากสายที่เคยเรียนมาเนี่ย อ่า ทำไมเราถึงอยากทำงานนั้น? เพราะเรามีความสามารถ หรือว่าประสบการณ์อะไร ที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราควรจะไปทำงานในสายนั้นน่ะคะ?
อืม ครับผม อืม ครับ อืม อันเนี้ย ถามว่ามีประสบการณ์ไหม? อ่า ผมอะไม่มีประสบการณ์เลยครับ แต่ผมรู้สึกว่า ผมอะอยากที่จะทำ เพราะว่าผม มี ส สกิลแล้วกัน เกี่ยวกับการ
ค่ะ
การต่อรอง อย่างเงี้ย คือผมอะ ก็เลยคิดว่า เฮ้ย! เราก็เป็นคนที่ชอบต่อรอง แล้วเราก็สามารถสื่อสารได้ดีในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะ เอ่อ ภาษาไทย หรือว่าภาษาอังกฤษอะครับ เราก็เลยแบบว่า เออ เราก็อยากลองมาทำตรงนี้ แล้วเราคิดว่า เอ่อ ถ้า เราไปทำในงานใหม่นู่นแล้วอะครับ ที่เราเปลี่ยนสายงานไป เราคิดว่า อนาคตในเรื่องของการงานน่ะมันก็จะดีขึ้น อะไรก็จะดีขึ้นตาม ตาม ในเรื่องของหน้าที่ แล้วก็เรื่องของตัวเงินเองอะครับผม อืม
อืม ค่ะ อือ อืม ค่ะ อืม ก็คือแสดงว่างานใหม่เนี่ยจริง ๆ แล้วเนี่ย ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เรียนจบทางนั้นมาอย่างเฉพาะทาง ก็สามารถทำได้ถูกไหมคะ? ถ้าเกิดว่ามีทักษะในการต่อรอง หรือว่าการเจรจาเนี่ย ก็สามารถทำงานนั้นได้เหมือนกัน แล้วก็มีทักษะในการสื่อสาร ซึ่งคุณเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าคุณสามารถทำได้ เพราะว่ามันเป็นทักษะที่คุณมีมาอยู่แล้ว ทีนี้เนี่ยค่ะ ความกังวล ความกลัวที่จะเปลี่ยนงานตอนนี้เนี่ย มันไปอยู่ที่จุดไหนบ้างคะ?
ครับผม ใช่ครับ อืม ครับ คือเวลาที่เราสมัครงานน่ะครับ ตัวผมสมัครงานเนี่ย มันจะชอบมีเขียนว่า ต้องการคนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ อือ แทบจะทุกที่เลยอะครับ ถ้าเทียบ 10 ที่อะจะมี 9 ที่แล้วที่เขียนประมาณเนี้ยอะครับ ซึ่งเราก็แบบ เราก็ไม่กล้าที่จะแบบว่า ส ยื่นใบสมัครไป เพราะเราอาจจะคิดว่า เออ ยื่นไปเขาก็ไม่รับแน่ ๆ เลย เพราะว่าเราไม่ได้จบตรงมาสายนี้ เรามีประสบการณ์ก็จริงครับผม แต่ประสบการณ์น่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการสักเท่าไร ก็เลยกลัวว่า เออ ถ้าสมัครไปคงจะไม่ได้แน่เลย ประมาณเนี้ยอะครับผม นี่ปัน เป็นสิ่งที่กังวลอยู่ตอนเนี้ยครับ อืม
อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ เอ่อ แล้วถ้าเกิดว่า เราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในการทำงานในสายงานนี้อะนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นประสบการณ์ชีวิตในส่วนอื่น ๆ ล่ะคะ ที่ทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย เราเคยเจรจาต่อรองสำเร็จเนี่ย เคยมีบ้างไหมคะ?
ครับ คืองานปัจจุบันเนี้ยครับ มันก็เป็นงานเกี่ยวกับการคุยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในการต่อรองอะครับ มันอาจจะแตกต่างกันไปในตัวบริบทของงานนะครับผม ซึ่งก็คิดว่า เออ ถ้าผมสามารถนำไปปรับใช้จากงาน เก่าได้อะ เออ แล้วไปทำเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนกับงานใหม่อะ ผมคิดว่า มัน เอ่อ มันอาจจะดี แล้วก็ผมอาจจะทำได้ดีกว่าเดิม ประมาณนั้นนะครับ ก็เลยแบบ เฮ้ย น่าสนใจ อยากเปลี่ยน ประมาณเนี้ยครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ก็คือเราอะมองว่า เอ่อ โอเคแหละ คุณกังวลเรื่องความไม่มีประสบการณ์ตรงเนาะ มันก็เป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานสายนี้มา แล้วก็ไม่ได้จบสายนี้มา แต่ว่าเราคิดว่า เรายังสามารถใช้ประสบการณ์ทดแทนมาแทนประสบการณ์การทำงานจริงได้ อย่างเช่น อาจจะเคยทำงานอาสา เคยฝึกงานสั้น ๆ หรือว่าเคยทำงานให้ครอบครัว พวกเนี้ยค่ะ เราก็นับเป็นประสบการณ์ได้ แล้วก็ในการทำ resume เพื่อที่จะยื่นสมัครงานน่ะค่ะ ในเมื่อเราเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ตรงทางด้านนี้ แล้วก็ไม่ได้จบทางสายนี้มา เราอาจจะเน้น resume ให้เป็นแบบว่า
อืม ครับ ครับผม ครับ อืม ครับ ครับผม
เน้นทักษะ แสดงทัศนคติ แสดงทักษะความตั้งใจของเราเป็นหลักมากกว่า เอ่อ สายที่เรียนมาอะค่ะ ค่ะ อย่างเช่น เราอาจจะบอกว่า เราเนี่ยเป็นคนที่มีการเรียนรู้เร็ว มีความรับผิดชอบสูง พร้อมเริ่มงานค่ะ แล้วก็สนใจ แล้วก็มีพื้นฐานทางด้านการเจรจาต่อรอง อะไรพวกเนี้ยค่ะ แล้วก็เขียนไปในทางของการเป็นทักษะ แล้วก็ทัศนคติของเราได้อะค่ะ
อืม ได้ครับ น่าสนใจเลย อืม อืม ครับ ได้ ดีเลยครับ เดี๋ยววีน ผม อันนี้น่าสนใจมากเลย ผม เพราะว่าผม Resume ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้เลย คือผมอะใส่แต่แค่ว่า ประสบการณ์ แล้วก็เป็น ซอฟต์สกิล ว่า เราทำอะไรได้บ้าง แต่เรื่องของการ เอ่อ การต่อรองอะ ที่ผมบอกว่า มันเป็นสิ่งที่ผมมีอะ ผมไม่ได้ใส่ไปเลย อืม เดี๋ยวผมจะลองใส่ไปดู
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อันเนี้ยน่าจะเป็นจุดเด่นของเรานะคะ ก็คือเป็นทักษะที่เรามีโดยที่ไม่ได้ผ่านมาจากการเรียน หรือว่าไม่ได้ผ่านมาจากการทำงานตรงอะค่ะ แต่ว่ามันก็สามารถทำให้เป็น เอ่อ เขาเรียกอะไร ตัวเลือกประกอบการตัดสินใจได้นะคะว่า เอ๊ะ ถ้าเกิดว่า คนที่ไม่ได้เรียนทางนี้มา ไม่ได้ทำงานทางนี้มา แต่เขามีทักษะอย่างเงี้ยติดตัวมา อย่างเงี้ย ก็เป็น คุณก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยค่ะ แล้วก็นอกจากเนี้ยก็จะมีทักษะอื่น ๆ ที่เราอาจจะต้องไปสืบมานิดหนึ่งอะนะคะว่า ตำแหน่งนี้เนี่ยนอกจาก กวัวะ เอ่อ ทักษะการเจรจาต่อรองเนี่ย ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่ต้องใช้อีกไหม? เช่น อาจจะเป็น อืม มีงานแอดมินหรือเปล่า? ใช้พวก เอ่อ โปรแกรมออฟฟิศอะไรต่าง ๆ เนี่ยได้ไหม? หรือว่าอะ อาจจะเป็น ถ้าเกิดว่า มีทำ สามารถทำงานครีเอทิฟได้เพิ่มเติมเนี่ยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษไหม? ถ้าเรามีความสามารถทางด้านนี้อะค่ะ เราก็จะ ใส่ไปได้เลยนะคะ เรามีความสามารถในการถ่ายรูป ในการเขียนคอนเทนต์ ในการใช้ เอ่อ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น พวก Canva อ่า หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบอื่น ๆ อย่างเงี้ยอะค่ะ เราก็สามารถเขียนเสริมความสามารถของเราไปได้นะคะ
ครับ ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อือ อืม ดีเลย อืม อืม ดีมาก ๆ เลยครับ นั่นก็หมายความว่า ถ้าสมมติว่าผมมีสกิลอะไรที่ผมพอจะทำได้ ก็ แนะนำให้ใส่ ไปใน resume เลยใช่ไหมครับผม? ก็จะเป็น ทำให้เราแบบดู เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอะ อันนี้ถูกใช่ไหมครับ? อ๋อ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าในการที่จะมองหาคนทำงานสักคนหนึ่งในปัจจุบันเนี้ยอะค่ะ นอกจากที่บริษัทเนี่ยจะมองหาคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วเนี่ย คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่ บ หลาย ๆ บริษัทสนใจ คือคนที่มีทักษะรอบด้านนะคะ สามารถปรับตัว แล้วก็ทำงานได้หลายอย่าง เพราะว่า อ่า สมัยเนี้ยอะค่ะ การทำงานเนี่ย บางทีเนี่ยมันไม่ได้จบที่ตำแหน่งเดียว งานเดียวอะค่ะ แต่ว่ามันเป็นการทำงานแบบผสมผสาน ใช้หลายทักษะมารวม ๆ กัน เพื่อให้ทำงานนั้นสำเร็จอะค่ะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถนำเสนอทักษะต่าง ๆ ที่เรามีเนี่ยให้บริษัทเห็นได้ ก็จะทำให้เราเนี่ย อ่า มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพะ พิจารณาเป็นพิเศษ หรือไม่ ถ้าเรายังไม่มีผลงานจริง ๆ อะนะคะ แต่เราอะคิดว่า เราทำงานนี้ได้ ลองเขียนเป็นพรอเจกต์สั้น ๆ น่ะค่ะ ลงไปใน resume ว่า ถ้าเราได้ทำงานนี้ เราอะมีแผนการที่จะทำพรอเจกต์นี้ ๆ ๆ เพื่อที่จะพัฒนา หรือว่าเพื่อที่จะ อ่า ทำเป้าหมายใด ๆ ของบริษัทเนี่ยให้มันสำเร็จลุล่วง เราอาจจะต้องไปดูเป้าหมายของบริษัทมาก่อนล่วงหน้านะคะ แล้วก็ลองร่างพรอเจกต์อะค่ะ เป็น mock up เนี่ย เขียนลงไปค่ะ เขาก็ เขาจะได้เห็นว่า เออ เราเนี่ยน่าจะมี เอ่อ ความสามารถ ที่จะทำงานให้เขาได้อะค่ะ
ครับ อืม คือไรเหรอครับ? อืม ครับ อืม ครับ อืม ได้ครับ อืม ดีเลยครับ อือฮึ อืม ได้ครับผม แล้วอีกเรื่องหนึ่งอะที่ผมค่อนข้างที่จะ กังวลเลยอะครับ ก็คือว่า เออ ถ้าสมมติได้ย้ายไปที่ใหม่แล้วอะครับ มันเกิดว่า เอ่อ ตอนแรกเราก็คิดว่า มันอาจจะดีหรือว่าอาจจะไปได้สวย อย่างเงี้ย ในเรื่องของอาชีพการงาน แล้วถ้า กลับกันน่ะครับ มันล้มเหลว หรือว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดไว้ อย่างเงี้ยครับ เอ่อ ผมก็กลัวแบบว่า เฮ้ย เราจะทำยังไงดี? ถ้าเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ อย่างเงี้ยครับ พอจะมีวิธีแบบว่า เอ่อ เราควรรับ เตรียมตัวยังไง? ถ้าสมมติว่า เราไปที่ใหม่แล้วเรารู้สึกว่า มันไม่ใช่ จากสิ่งที่เราคาดหวังไว้อะครับ
ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ในกรณีที่ ถ้าเกิดว่า เราย้ายงานแล้วมันเกิดไม่ดีอย่างที่คาดหวัง หรือว่าอย่างที่ตั้งความหวังไว้อะนะคะ เราอาจจะรู้สึกผิดหวัง สับสนได้ หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า "โอ๊ย อยากกลับไปที่เดิม รู้งี้ทำที่เดิมดีกว่า" มันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะ เพราะว่าหลาย ๆ คนก็เจอแบบนี้ค่ะ บางทีเนี่ยการตัดสินใจเรามันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปอะเนาะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราตัดสินใจผิดพลาดน่ะค่ะ มันเป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งอะค่ะที่เราต้องเจอ ทีนี้เนี่ย เวลาที่เราเริ่มงานใหม่เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่า มันไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ย ลอง ลองพยายามแยกดูอะค่ะว่า เอ๊ะ มันเป็นงานที่มันไม่ดีจริง ๆ หรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเพิ่งเริ่มงาน แล้วเรายังไม่สามารถทำมันได้เต็มที่เท่าที่ควรน่ะค่ะ ในช่วง 1 ถึง 2 เดือนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่างานเยอะนะคะ งานเยอะ เป็นงานที่ไม่คุ้นเคย หรือว่ามีความรู้สึกโดดเดี่ยว ยังไม่สนิทกับใคร ยังไม่รู้จักกับเพื่อนร่วมงาน อย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ อาจจะทำให้เรารู้สึกสับสนได้ว่า เอ๊ะ งานนี้มันไม่ดี แต่ว่า ถ้าเกิดว่า เราลองคิดดูดี ๆ อะค่ะว่า อืม คำว่าไม่ดีเนี่ย มันไม่ดีตรงเนื้องานจริง ๆ หรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เรายังไม่ชินน่ะ พวกเนี้ยก็อาจจะช่วยความรู้สึก กอบกู้ความรู้สึกเรากลับมาได้เหมือนกันค่ะ
อืม ครับ อืม อืม ครับผม อื้อฮือ ครับ อ๋อ อืม ครับ อือ เข้าใจครับ อืม ผมเข้าใจแล้ว อืม ครับ อือฮึ ก็คือพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ดูก่อนใช่ไหมครับ? ว่ามันเป็นที่ตัวเนื้องาน หรือว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เราอาจจะยังไม่ได้ปรับตัว อ๋อ เข้าใจครับ
ใช่ ๆ ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่า เราอะเข้าไปแล้วเราเจอแบบว่า เอ่อ
อืม
เหตุการณ์ที่มันรู้สึกไม่ดีจริง ๆ อะ เช่น เจ้านายเนี่ยพูดจาไม่ดีเลย หรือว่า อ่า ให้สวัสดิการ ให้เงินเดือนไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเค ถ้าเป็นอย่างเงี้ย เราก็เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้พิจารณาสำหรับการ "เอ๊ะ! เราควรจะทำที่นี่ต่อดีหรือเปล่า?" อันเนี้ยเรามองว่า มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับงานที่เราทำอะค่ะ
อืม อ๋อ ได้เลยครับ อืม เราก็ต้องดูก่อน ใช่ไหมครับว่า เออ สภาพแวดล้อมเป็นยังไง? ทัศนคติของเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงใช่ไหมครับ? อืม
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ คือถ้ามันไม่ดีด้วยเนื้องานจริง ๆ เนี่ย โอเค เราเก็บไว้พิจารณาได้ แต่เราก็ยังมีเวลาทดลองงานนะคะ 3 เดือนเป็นอย่างน้อยเนาะ เวลาที่เราเข้าไปทำบริษัทเนี่ย ในระหว่าง 3 เดือนนั้นน่ะค่ะ เราก็ค่อย ๆ ดู ค่อย ๆ หาข้อมูลไปว่า เอ๊ะ! ตกลงความรู้สึกที่บอกว่า งานไม่ดีเนี่ย มันเป็นตรงจุดไหนกันแน่อะค่ะ แล้วก็ เราก็จะได้วางแผนชีวิตเราต่อไปได้ถูกอะค่ะ
ครับ ใช่ครับ อืม ครับ มากเลย อันนี้ผมว่า เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยครับ 3 เดือนเนี่ย อืม ได้เลยครับ งั้นผมต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูงานนะครับผม
ค่ะ ยังไงก็ขอให้โชคดีในการทำงานนะคะ สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมาก ๆ ครับผม สวัสดีครับ